देखिए अगर आजकल हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाए ना तो हमें काफ़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो देखने को मिलते हैं। आपका क्या नज़रिया है, आपके क्या विचार हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में जब बात की जाती है? आपको क्या लगता है कि इससे मतलब क्या फ़र्क आ सकता है अ, क्या किस वज़ह से मतलब जो इलेक्ट्रिक वाहन है अ, वो ज़्यादा जो है अब उपयोग में लाए जा रहे हैं?
हुँ। अ, जी देखिए पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक वाहन अभी पहली बार नहीं आया है अ, मुझे अच्छे से याद है मैं जब थोड़ी छोटी थी अ, मतलब अगर 10वीं कक्षा के अंदर ये बोलूँगी तब वे एक आ चुकी थी ऑलरेडी मुझे ब्रांड नेम याद नहीं एक लाल कलर की आती थी और मतलब उसे आपको चार्ज करनी होती थी बहुत ज़्यादा चला नहीं था क्योंकि देखिए अ, इससे ना लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बहुत ज़्यादा ही मतलब भारी पड़ रहा था तो लोगों ने इसे मतलब बंद हो गया था। अभी देखिए मुझे लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिक वाहन की अगर मैं बात करूँ अ, बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में हर कोई हर नये एक नया ब्रांड निकालने को लगा है भंद महिंद्रा ले लो टेस्ला ले लो हर कोई ले लगा ही है। अ, इसमें निकालने के लिए और देखिए मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन कहीं न कहीं एक तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि कोयला हो गया या फ़िर अ, जो पेट्रोल डीज़ल है उनको कम करने के अ, लिए मोस्टली अ, निकाला गया था निकाला गया है। अ, क्योंकि देखिए वे बहुत समय से अ, पिछले 10 मतलब पिछले दशक से ही इसके अ, मतलब खोज की जा रही थी कि ऐसे इसके इसको कैसे मतलब लाया जाए ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं इसे कम अ, मतलब ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और भी ज़्यादा। जी।
जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। हुँ, तो ये देखिए अ, ये तो आपने एक जो वज़ह बताई कि भई किस लिए जो है इलेक्ट्रिक वाहन है उनको अ, इस्तेमाल में ला रहे हैं अब हम अ, लेकिन आपको क्या लगता है कि रोजमर्रा में जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यात्रा जो है अ, जो यातायात के साधन हम अपना रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा अ, उससे यात्रा किस तरह से बदल जाएगी मतलब आपको क्या लगता है कि अ, जो हमारी यातायात सड़कें हैं उनमें कुछ जो है अ, भीड़ कम दिखाई देगी या जो गति है वो थोड़ी नियंत्रण में रहेगी आवाज़ कम आएगी अ, किस तरह का फ़र्क दिखाई देता है आपको या पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएँगे कभी ऐसा भी हो सकता है?
हुँ। अ। अ, पेट्रोल पंप तो मुझे नहीं लगता बंद होंगी क्योंकि देखिए अगर जैसे कि नॉर्मल जो व्हीकल्स रहेंगे उसके लिए तो ख़ैर अ, ठीक है अ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए रहेंगे लेकिन जो अपनी ये ट्रक्स जो होती हैं ख़ास कर कि वो देखिए इलेक्ट्रिक नहीं बनेंगे कभी भी क्योंकि देखिए उसमें देखिए एक तो अ, गैस सिलेंडरस ले जाते हैं और कहीं न कहीं मतलब जो अ, हानिकारक जो चीज़ें होती हैं जो मतलब जिसे आसानी से आग लग सकती है वो चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं आएँगे कभी-भी अ, फ़िर भी कहा नहीं जा सकता इनोवेशन जो होते रहते हैं हमेशा विकसित हो रहे हैं जो तकनीक विकसित हो रही है मैं शायद आने वाले 10-15 साल लग जाएँगे लेकिन अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता है। अ, रही बात देखिए रोज़मर्रा में मुझे लगता है कि अ, जैसे कि भीड़ कहाँ से कम हो रही है मुझे लग रहा है और भीड़ बढ़ रही है मतलब। तो अ, मतलब लोगों में ना क्रेज़ अ, मतलब लोगों में ना एक अलग ही अटपटा मतलब अ, अलग ही आ चुका है कि जब से ओला स्कूटर्स आई है अ, मैंने देखा कि इतना तेज़ हर जगह मैं जहाँ भी अपनी यहाँ से वहाँ मुंडी पलटाती हूँ मतलब यहाँ दाएँ से होती हूँ मुझे लगता है 10 में से 6 तो उसी के अ, गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं मुझे ख़ासकर के स्कूटर्स जो स्कूटीज़ जो होती हैं। अ, देखिए मुझे लगता है कि देखिए एक तो अ, सड़कों का तो देखिए गतिविधि में हाँ ज़रूर उसमें थोड़ा-बहुत फ़र्क आ रहा है अ, मतलब लोग रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं अ, ये मुझे अच्छा लग रहा है अ, लेकिन दूसरा अगर और एक बोलूँ तो सड़कों का तो देखिए वो तो सरकार का काम हीं है वो सड़कें अगर अच्छी बनाएँगे अ, मुझे लगता है और भी देखने को मिलेंगी अ, मतलब एक से एक गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कार्स या फ़िर दूसरे जो भी वाहन हैं उसके। जी।
हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। <laughs> जी। हुँ। हाँ। हुँ। जी। हुँ। जी। देखिए, बिल्कुल सही आपने बात बोली है। वैसे भीड़ तो कम हो नहीं रही है, सच बात है। लेकिन अ, थोड़ा-सा हाँ, गति जो है नियंत्रण के अ, नियंत्रण के अंदर होती है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, अब जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहन है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चार्ज भी करना ही पड़ेगा। अ, तो आपका क्या मानना है कि किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? मतलब अ, या क्या-क्या जो व्यवस्थाएँ, वो करनी पड़ेंगी, अगर ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है, ये अ, बहुत संख्या के अंदर हम इस्तेमाल करने लग जाएँगे रोज़मर्रा में? मतलब क्या ऐसे कोई ए चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क रखना पड़ेगा अ, घर पर चार्जिंग के किस तरह से हम अ, नियंत्रण में रख सकते हैं? जैसा कि आपने कहा कि पहले जो चला था, लेकिन बिजली के खपत थी। बिजली का बिल बहुत आने की वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाया वाहन। तो किस व्यवस्था करनी पड़ेगी? क्या मसले हो सकते हैं उसमें?
हुँ। हुँ। अ, जी देखिए अ, जैसे कि आपने कहा, आपने भी बताया कि कैसे, क्या गैस स्टेशन्स बंद होंगी। मुझे लगता है कि अ, देखिए, वो लोग व्यवसाय लोग हैं, बिज़नेस माइंडेड लोग ही हैं, उस वजह से उन लोगों ने एक पेट्रोल स्टेशन खोला होगा। तो मुझे लगता है, उसके बदले पे अ, मतलब वो लोग शायद वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स ओपन कर सकते हैं। अ, मेर क्योंकि मैंने देखा भी है, मतलब मेरे अ, मतलब शहर में ही अ, एक, 1-2 प्रसिद्ध पेट्रोल पम्प्स हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कि वो लोग ने चार्जिंग पॉइंट्स का एक अलग-सा टावर भी ऑलरेडी बना कर रखा है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वहाँ पे आकर चार्ज कर सकें। अ, बीच अदर अगर उनकी हो सकें और और एक अ, मैंने देखा कि मेट्रो स्टेशन्स के आस-पास भी एक, बहुत से नहीं अ, एक कुछ लग इतन कुछ अ, गिनती के कुछ जगह पे भी मौजूद हैं अ, बैटरी पॉइंट्स हुए। अ, तो ये एक लगता है मुझे कि हाँ और भी आने क देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने कहा, पेट्रोल स्टेशन्स की जगह पे शायद वो अ, पेट्रोल बंद कर देंगे, लेकिन बेचना बंद कर देंगे, लेकिन उसकी वजह वजह अ, ये लोग ये अ, स्टार्ट कर देंगे, चार्जिंग स्टेशन अपना, उसकी वो उस पॉइंट पे। अ, जी। तो लेकिन अभी भी देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कि अ, लिथियम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें, गाड़ी में बनाने का। लिथियम बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल होता है, मतलब एक्सप्लॉइट अ, मतलब बहुत ज़्यादा ही धमाका पड़ता है, जो आपने देखा ही होगा कि कैसे गाड़ियाँ बर्स्ट हो रही हैं ज़्यादा धूप में रहने की वजह से या फिर ज़्यादा चार्जिंग पर रहने की वजह से। जी।
हाँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने देखिए, एक ये बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं ना अ, ड्रॉबैक कह लीजिए या नकारात्मक परिणाम भी कहा जा सकता है। अ, और इस तरह के देखिए कई घटनाएँ भी हुई हैं तो लोग शायद इस बारे में थोड़ा-सा सोच में न न ने में पड़ गए हैं कि भई अ, इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनका इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है ये तो आपने। अच्छा ये बताइए कि अ, जैसा कि आपने भी कहा कि चार्जिंग स्टेशन अ, भी बनने लग गए हैं, शुरू हो गए हैं। अ अ, तो इसके लिए मतलब अ, जो जगह होती है या होनी चाहिए अ, वो किस तरह की होनी चाहिए आपको क्या लगता है मतलब अ, सड़कों पर होना चाहिए या एक कहीं अलग जगह होनी चाहिए जैसे आपने बताया अभी अ, एक जगह आपने पेट्रोल पंप के पास देखा जो कि काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है आपको क्या लगता है और कितनी-कितनी दूरी पर होने चाहिए ये चार्जिंग स्टेशन?
हुँ। <smacks lips> अ, जी देखिए अ, मुझे लगता है कि अ, उसमें अगर सावधानी बढ़ोती अ, जाए जैसे कि हर जगह मेट्रो स्टेशन हो गया है। अ, तो एक स्टेशन से अ, जैसे दूसरे स्टेशन अ, या फिर अ, लगभग दोनों के दरमियाँ मतलब 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। अ, जैसे की मैंने मेट्रो स्टेशन की बात की वहाँ पे तो मैंने देखा की सेल्फ चार्जिंग पॉइंट होती है। बहुत छोटी मत त है मतलब लोग अ, आराम से उसमें मतलब कैश डालना अ, कितना कॉइ मतलब कितने का चाहिए आपको मतलब एनर्जी उस वो हिसाब से करके आप अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। अ, तो उसमें देखिए ज़्यादा कोई लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत कम जगह में वो हो गया था। अ, लेकिन अ, देखिए कभी-कभी लोग होते हैं ना मैनिपुलेशन <chuckles> कर देते हैं तो कुछ वो ऐसे ही हो गया था अ, तो अब लोगों को खड़ाया जा रहा है वहाँ पे देखभाल करने के लिए कि लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें मतलब सही पैसे डालकर उसे एनर्जी को खरीदें। अ, जी तो मुझे लगता है कि देखिए अ, एक तो ज़्यादा नुकसान तो देखिए ख़ासकर के जभी होता है जब आप ओवरहीट अ, मतलब ओवरचार्ज करते हों और या फिर आप अ, क्या कहते हैं ज़्यादा मतलब उससे अम, धूप में ज़्यादा एक्सपोज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट में है मतलब ये गाड़ियाँ अ, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आगे भी शायद ज़रा बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वो भो सी इन्हीं का फ्यूचर है। अ, देखिए अब इलेक्ट्रिक ट्रे ट्रेन्स भी हैं अ, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं और अ अ, तो इसमें भी देखिए आप कैसे मतलब <smacks lips> आसानी से लोग को सावधानी से चल जा रहे हैं मतलब कुछ उतनी अ, प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है ट्रेन्स में अगर मैं बोलूँ तो अ, रही बात सिर्फ ये गाड़ियों की हो रही है क्योंकि लोग ज़्यादा ही मतलब होता है ना खुद के मोबाइल्स ही रात भर रग ल लगा कर सो जाते हैं तो गाड़ी को भी वैसे ही कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ऐसा हो जा रहा है, जी।
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। बिल्कुल, सही बात है। जी, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि कहीं न कहीं अ अ, ज़िम्मेदारी तो लेनी बनती है, देखिए और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर अ, फ़ोन के बारे में ही लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो वाहन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, है ना? अ, अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इ अगर हम बजट की बात करें तो एक जो पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं वो? या ये जो इलेक्ट्रिक वाहन वाहन होते हैं ये अ, जो है वो आर्थिक रूप से थोड़े अ, कम अ, मतलब बजट-फ़्रेंडली होते हैं या जो पेट्रोल वाले वाहन होते हैं, वो होते हैं?
अ, जी दोनों भी उतने ही हैं। हाँ मतलब दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट 6 फ़िगर से ही है। अ, मुझे नहीं लगता किसी का भी कम है जैसे कि आजकल होंड जो बहुत है होंडा एक्टिवा वो भी बहुत ही कॉस्टली है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर अपना ओला स्कूटी ले, लूँ वो भी उतना ही कॉस्टली है। अ, मुझे नहीं लगता कि कोई कम मात्रा में मिलेगा, हाँ अगर क्या है कि शायद टाटा ग्रुप वाले जैसे नैनो निकाला था उन्होंने शायद वो लोग निकालें, मतलब कम बजट वाली। लेकिन अ अ, मुझे नहीं लगता है क्योंकि अ, देखिए आजकल एक तो इन्फ़्लेशन इतना बढ़ चुका है हमारी कंट्री में और जीएसटी वगैरह तो इतना लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि कम एक सिक्स फ़िगर से 1 लाख से तो कम बिल्कुल कभी अ, देखने देखने को तो नहीं मिला है। अ, देखिए और एक मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल एक लगता है कि प्रदूषण कम हो सकता है, प्रदूषण कम होने के चांसेज़ हैं। अ, लेकिन फिर भी प्रकृति को कहीं न कहीं तरीके से अ, नुकसान ही पहुँच रहा है, जैसे कि आप देखिए पर्या मतलब उसमें जो एनर्जी आपको जो प्रोड्यूस करनी होती है मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का पता ही है कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें देखिए कहीं न कहीं थोड़ा फिर भी हम इनडायरेक्ट वे में पर्यावरण को नुकसान ही अ, पहुँचा रहे हैं मतलब इस परिवहनों के ज़रिए। जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए सही बात कही है आपने और जब बात चल रही है पर्यावरण की अ, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है? देखिए कई देशों में आप देखेंगे कि लोग जो हैं अ, वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अब अब लोग काफ़ी जगह आप देखिए विदेशों में साइकिल को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर वो साइकिल चलाते हैं, आते-जाते हैं साइकिल से ही आते-जाते हैं या पैदल तो चलते ही हैं। तो देखिए आपको क्या लगता है कि साइकिल जो है वो बहुत ही कह सकते हैं अ, पर्यावरण के अनुरूप एक यातायात का साधन है। अ, पहले के ज़माने में तो देखिए ज़्यादातर साइकिल ही चला करती थी। लोगों को हमारे देश में हमारे समाज में भारतीय संदर्भ की बात करें तो किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है कि वो फिर से एक बार अ, साइकिल की तरफ रुझान करें? और जहाँ बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, वहाँ पर चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन हो चाहे पेट्रोल का वाहन हो अ, साइकिल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें।
हुँ। अ, जी देखिए अ, <chuckles> जैसे कि आजकल लोग मेरा अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि अ, जैसे लोग आजकल फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, मतलब आजकल लोगों को मतलब अपनी बॉडी-शॉडी बनाने में लग जाए, जैसे कि अपने जिम्स पे जाते हैं, वहाँ पे भी देखिए उन्हें साइकिल चलानी पड़ती है। तो मैं उन्हें कह दूँगी कि अरे अ, वहाँ पे पैसे डालकर साइकिल चलाने से, एसी में खड़ कर, उससे अच्छा है ताज़ी हवा में साइकिल चलाओ, मतलब एक तो पर्यावरण की बजट भी हो जाएँगी और साथ में अ, तुम्हारी अच्छी ख़ासी एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है मैं ऐसे मतलब बोल सकती हूँ लोगों को। जी।
हुँ। बिल्कुल। हम्म। जी। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि देखिए, क्योंकि साइकिल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब शारीरिक गतिविधि करवाती है आपसे। बहरहाल देखिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं आपने अ, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में। उम्मीद है, फिर कभी ज़रूर मुलाक़ात होगी और किसी अन्य दिलचस्प विषय पर हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, मुझे भी आपसे अपनी विचार साझा करके अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद जी, अ।
धन्यवाद।